जी, बिल्कुल, ये तो मैंने भी सुना है कि इस फ़िल्म क का बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन नहीं रहा। बहुत कम पैसे कमाए हैं इस फ़िल्म ने।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल ये बहुत गलत बात थी।
इतने बड़े-बड़े कलाकार होते हुए, अचरज होता है।
हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल और इसके पीछे देखिए बहुत से कारण रहे होंगे। जैसे मेरे हिसाब से ये कह लीजिए कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो कह लीजिए कि ना उसमें देखिए कुछ होता न अ अ, कह लीजिए कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी तो उसमें कमियाँ निकालने वाले हो सकता है देखिए हजारों लोग तब भी निकाल जाएँगे। और कह लीजिए कि जैसे इस फ़िल्म में मैंने देखा था, 1 भी कोई ऐसा अश्लील-सा दृश्य नहीं है या कह लीजिए होता नहीं है कि जैसे, ज़्यादातर फ़िल्मों में हम कहते हैं अंग्रेजी में आइटम सॉन्ग।
जी। हुँ, हुँ। जी। उ, जी। जी। हुँ, हुँ। हाँ।
कोई ऐसा भी नहीं है। तो कह लीजिए कि यही है कि, जो लोग हैं वो तो अश्लीलता के पीछे या कह लीजिए कि, है ना? जो ओ, कहते हैं हम एक बार को थोड़ा जो गलत चीज़ें जो होते हैं उनके पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो जिन लोगों को इस चीज़ में रुचि नहीं आई।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी और कहाँ हम ऐसी-ऐसी फ़िल्मों को बहुत ज़्यादा हिट कर देते हैं, जिसमें कुछ कहानी ही नहीं होती है बे सर-पैर की कहानी होती है और हिट 1 आध आइटम नंबर होता है और समझ में नहीं आता कि मतलब जनता चाहती है तो च चाहती क्या है?
बिल्कुल। अरे, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप ये चीज़ कि ये जो है और कह लीजिए जो आजकल जो दौर चल रहा है ना उसमें इसी चीज़ के पीछे देखें तो लोग भागते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले का ये जो दौर था तब है ना फ़िल्में फ़िल्मों में अश्लीलता नहीं होती थी। तब भी हुआ करती थी पर तब का दौर ये था कह लीजिए अगर 10 फ़िल्में बनी हैं, तो चलिए 10 में से किन्हीं 2 फ़िल्मों में अश्लीलता होगी। पर आज के दौर में ये हो गया कि अगर 10 फ़िल्में बनी हैं, तो 8 में अश्लीलता होगी।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल और अश्लीलता का भी स्तर जो है वो गिरता जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल या
हर दशक में गिर रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को देखना मनोस्थिति के लिए अच्छा नहीं है किसी के लिए। जी।
हाँ, हाँ, बिल्कुल। पूर्णत:। बिल्कुल, ये पूर्णत सच कह रे हैं आप और और कहा जाए कि जो है ना ये एक तरीके से जो बच्चे आ रहे हैं जो आजकल के, उनके ऊपर भी जो बहुत गंदा प्रभाव डाल रहा है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो है बच्चे उम्र से ज़्यादा ही बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं वो भी गलत तरीके में। अगर खुद हाँ, हाँ, बिल्कुल सच कह रे हैं। और सच बताऊँ मैं आपको तो मैं देखता हूँ जैसे कि जो मेरे घर के आस-पास जो बच्चे रहते हैं जो मुझसे आठ आठ दस दस साल छोटे हैं, मैं कई बार उनको देखता हूँ ना, तो वो इतने ज़्यादा विकसित लगते हैं कि अ, मेरे को लगता है वो मुझसे ही पता नहीं कितने बड़े हैं, पर मतलब यही कहा जाए कि एक बार को सोचा जाए गहरे तरीके से, तो बस उनका शरीर बड़ा होता है। पर जो है ना वो दिमाग बिल्कुल मटर की तरह होता है।
उ, जी। बिल्कुल। जी, परिपक्व हो रहे हैं। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल।